Ya, zor tabii, bu illa kolay bir şey değil, yeni bir yere geliyorsun ve arkada bıraktığın bir arkadaş ortamın, ailen var ama ben her zaman daha böyle kariyer odaklıyım, yani, hani, evet bunu yaptım, eee kesinlikle, yani, zorlukları bera evet bir dönüm noktasındaydın ve bir tercih yaptın. Bu tercih de senin için eee, ikisini de seçsem benim için kötü olmayacaktı o dönüm noktasında, karar vermem gereken süreçte ama bunun daha iyi olacağına, her zaman kendimi inandırmaya çalışıyorum. Artılarını da görüyorum, yalan söylemeyeyim yani şimdi.
Hı hı. Evet. Hıı. Öyle bir mentalitedesin. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Ne güzel. Peki bu, işte, kariyerindeki dönüm noktasında, hem terfi aldığın senaryoda hem de yüksek lisansa aldığın senaryoda, şeyi merak ettim, ya, ailen senin için, eee, nasıl bir noktadaydı? Hani, neler düşündüler? Seni desteklediler mi? Yoksa işte, hani, tabiri caizse, ya, işte "aptallık etme bu fırsat kaçar mı?" dedikleri bir fırsat oldu mu? Arkadaşların keza aynı şekilde neler söyledi?
Hı hı. Yani, arkadaşlarım ve erkek arkadaşım, kesinlikle yurt dışına gitmem konusunda çok destekçiydi onlar ama, eee, şeyi de biliyorlardı, eee, terfi muhabbetinin gündemde olduğunu da biliyorlardı. Eee, işin kötü yanı, ben aileme terfi aldığımı söylemedim. <chuckles> Yani aynen öyle. Hayır, o terfi olayından haberleri yok. Eee, çünkü terfi olayı
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hadi ya, onların haberi yok yani. Peki neden söylemedin özel bir sebebi yoksa?
Eee, neden söylemedim? Çünkü çoktan aslında ben yurt dışı olaylarının işlemlerine başlamıştım. Yani, işte vize randevumu almıştım vs. gibi bir sürece girmiştim ve hani artık geri dönmeyi düşünmüyordum da bir yer bir yandan oradan. Eee, yani çok kendi kendime de
Hımm. Hı hı. Peki, onların hani, şey demesi, "Ya acaba terfi bir değerlendirsen mi, bunu düşünsen mi?" demeleri senin fikrini değiştirebileceği için mi acaba onlara söylemedin?

Adapte olmaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum çünkü hiç bilmediğim bir dilin ana dili olduğu bir ülkeye geldim. Sadece İngilizcemle burada tutunmaya çalışıyorum. Eee, Türkçe de bazen işime yarıyor, yalan söylemeyeyim. Gerçekten beni çok kurtardı <chuckles> karşıda Türkçe kul konuştuğunu fark ettiğim
Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Çok fazla Türk mü yaşıyor yoksa orada? Ya, Türk çalışan fazlalıkta mı belli yerlerde?
Evet, evet fazlalıkta. Evet, kesinlikle fazlalıkta. Eee, o yüzden yabancılık da biraz çekmiyorum. O da iyi oluyor.
A! Çok iyi. Hı hı. Çok iyi. Peki şey düşündüğün oluyor mu? Ya, işte, belli bir yaştan sonra bütün düzenimi bozdum, geldim. Burada da farklı bir dil öğreniyorum. Hani, bunun, eee, zorlukları da oluyor mu? Farklı bir dil öğrenmenin sende yarattığı motivasyon düşüklüğü ya da, eee, ç tam adapte olamama gibi hisler yaşıyor musun?
Ya, kesinlikle oluyor. Ben zaten kolay dil öğrenen bir insan da değilim. Bazı insanların yatkınlıkları olur ama ben öyle biri değilim o yüzden kesinlikle oluyor ama her zaman kendime, eee, şöyle dü değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, zor öğreniyorsun, zorlayıcı şeyler yaşıyorsun ama bunlar seni bir anda da büyütüyor ve her şey bir yana, eh, beynini geliştiriyor. Beynini geliştirirken kariyerime de çok büyük katkısı oluyor yani. Ben burada, eee, 3 sene yaşamışım, 5 sene yaşamışım neyse öğrendiğim kadar dil, ben Türkiye'ye de gitsem ya da x bir ülkeye de gitsem, geri dönsem ya da başka yere taşınsa cebime kattığım bir şey olarak değerlendiriyorum hepsini.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Ya, o seninle birlikte her yere gelecek. Sen nereye gidersen o senin cebinde olacak. Çıkarıp kullanmak istediğinde de çok s rahat bir şekilde kullanabileceksin anladığım kadarıyla.